Em, fíjate que quiero comentarte algo, estoy teniendo un un problemita, em, precisamente porque tiendo a tener el miedo al fracaso, estoy pensando en abrir un negocio propio, personal, em, yo he tenido experiencia en la cocina, he trabajado de cocinero, he trabajado de ayudante de chef, eh, incluso de mesero también, entonces, siempre he tenido, bueno, de tiempo acá desde hace como un año para acá he tenido como esa espinita de abrir un un negocio propio, eh, en ese en esa área de de comida, em, solo que me falta ese empujoncito, siento que no he decidido al 100 %
Ujú. Ujú.
porque tengo miedo al fracaso, em, me he dado cuenta de eso porque, bueno, a pesar de que ya compré algunos utensilios que ocuparía, este, algunas herramientas, em, las tengo ahí guardadas y todo se queda en en un sueño, todo se ha quedado ahí en un sueño hasta este momento, porque no me he aventado, pues, a conseguir el local como tal, y establecer, pues, de lleno mi negocio, ¿no?, em, eh, lo he hablado con mi pareja, ella me ha me ha estado alentando a que lo lo haga, a que inicie de una vez ya, pero ya en este mes, pero yo he tenido, pues, ese ese miedo de, del fracaso, yo no se lo he comentado a ella como tal, sino que he ido postergando, ¿no?, como que, eh, la apertura de ese negocio, porque digo: "No, más adelante, déjame de conseguir esta otra cosa, o déjame comprar estas cosas", y se me la he ido llevando así ya por prácticamente 2 meses que de que ya había comprado los los utensilios y de 2 meses para acá, pues, ahí los tengo guardados, y no me he animado a a emprender mi mi negocio, entonces, bueno, no sé, qué qué podría hacer para
Okey. Okey. Ujú.
para poder, eh, quitarme ese miedo, ¿no?, ¿qué me recomendarías?
Claro, este, bueno, eh, primero te te quiero comentar que, es normal siempre iniciar algo, especialmente en el área de los negocios, es implica un cambio, implica un un riesgo siempre, y es normal que te sientas así, no no es, este, algo extraño. Y y en adelante, este, quisiera eh, que me me quedan algunas dudas, hacerte algunas preguntas para ver si si me aclaro un poquito más, si no tienes problema. Este, ¿has has antes intentado ya tener algún algún negocio en el pasado? ¿Y y cómo te fue en el en eso?
Sí. Mm, claro, sí. Um. Okey, no, es mi primera vez que, intento poner un negocio propio. Tal vez también eso es lo que aumenta mi incertidumbre y mi miedo al fracaso, porque bueno, sería la primera vez. Yo ed eh, como te lo comentaba, he trabajado en esa área de de comida, pero no como negocio propio, simple simplemente, pues, un un empleado más, ¿no? Tengo la experiencia y creo que podría, eh, sin ningún problema, abrir mi propio negocio, solamente que, ese empujoncito es el que me falta, por por el miedo y la incertidumbre de que, bueno, yo sé que de antemano hay riesgos de que, puede salir bien, como puede salir mal, pero me gana más el miedo al fracaso. Entonces, sí, ese es el el problemita que estoy teniendo.
Ah, okey. Ujú. Ujú. Claro. Okey. Sí, ¿Y y qué qué podría ser lo peor que que podría pasar? ¿Qué es lo que eh, lo que temes que podría suceder y y te te frena?
Bueno, pues, he puesto a pensarme en una balanza como de que, ¿qué podría ser lo peor y que podría ser, pues, la parte buena, no? O lo que lo mejor que podría pasar. Em, lo peor, pues, a este punto he pensado que podría ser pues, un poco de pérdida económica en el ámbito bueno pues de que, compré algunas cosas, eh, la renta del local, eh, obviamente, los alimentos para la preparación de los platillos. Entonces, sería como que perder alguna, de ca en caso de no funcionar, me refiero, se pues, perder un un poco de, de ese recurso económico, ¿no?
Mm. Okey.
Y, eh, también el tiempo, porque, bueno, se tiene que invertir tiempo, eso también lo he pensado mucho. Yo, eh, pues, tengo mi trabajo, tengo un trabajo estable, eh, o sea, este negocio sería como secundario. También eso siento que me ha frenado un poquito, porque bueno, si no tuviera, tal vez, otro ingreso en Yo creo que el el aventón ya me lo hubiera dado yo mismo como de que pues, tengo que hacer algo sí o sí, ¿no? Entonces, em, bueno, el miedo a fracasar a pérdida de co pérdida económica y a pues, a pérdida de tiempo también. Y de la parte, buena que siento que podría, resultar, pues es precisamente, o sea, tener un negocio que tenga presencia, tener clientes, tener buenas ganancias. Incluso he pensado, digo, tal vez, y me estoy perdiendo de algo que podría ser mi futuro y de que, me podría quitar incluso o alentarme a dejar mi trabajo actual para dedicarme de lleno a a eso que, pues, sí, sí tengo sí me gusta, porque tengo la experiencia previa, ¿no? Entonces, sí he visto esos dos dos lados de dos caras de la moneda, por así decirlo.
Ujú. Oh Ujú. Claro. Okey, y y el riesgo de del negocio, este, ¿lo asumirías tú solo con tus ahorros o o involucra a más personas, ah, no sé, amigos, algún socio, eh, familiares, no sé?
Sí. Okey, ajá, no, eh, pues sería simplemente yo, o sea, sería, este, pues, el que daría el capital, sería yo, sería la única persona encargada de solventar todos esos gastos. Eh, bueno, y acabas de tocar otro factor importante del que me detiene, que porque yo sé de antemano que tengo que asumir ese ese riesgo de la inversión, y bueno, estoy solo porque, bueno, pretendo que sea un negocio propio y único, único dueño, por así decirlo, y, este, pues eso me me está también, creo que deteniendo un poco, el miedo a a la inversión económica y, pues una posible pérdida, ¿no?, económica.
Ujú. Ujú. Okey, este, bueno, eh, en ese sentido, yo creo que, eh, siempre hay la incertidumbre de si un negocio funcionará o no, y muchos de los negocios quizá no hacen el el trabajo adecuado previo para determinar si si hay, este, pues, un mercado y si puede haber suficiente demanda de lo que ofrecen. En tu caso, los alimentos, bueno, son muy socorridos, pero también la oferta es es basta. Entonces, sí es un, digamos que un un mercado muy competido, y este, tendrías que ser tú alguien que destaca en en la, eh, en tiene alguna alguna, este, característica que hace que su producto sea sobresaliente y que la gente lo prefiera. ¿Qué has pensado que podría ser ese esa ventaja competitiva que tendrías tú por encima de las demás propuestas, ¿no? ¿Es es, eh, alimento para comida, para cena, para desayuno, eh, qué momento del día?
Ujú. Si. Claro. Sí. Bueno, seri Sí, eh, sería principalmente para cenas, eh, estoy pensando en comida rápida, eh, meramente para llevar, porque, bueno, el local no me permitiría tener un espacio como para consumo dentro del local, sino que sería más bien como el local sería para preparar las cosas y todo para llevar, ¿no? Personas que lleguen y que se dediquen a llevar, o personas que se dedican a entregas de de comida a domicilio que, bueno, puedan iguara a consumirme los productos. La u la ventaja que he visto y que he pensado en este negocio que que tengo miedo, pues, a a empezar es la ventaja que he visto es de que en donde está el ne el local que pretendo abrir, eh, no hay competencia, por así decirlo, de de venta de comida en las noches. Hay venta de comida en las mañanas y en las tardes, pero en las noches no hay nadie que venda. Entonces, precisamente, es donde entro yo, donde entraría yo con mi negocio, eh, porque, bueno, sí hice una planeación previa de esto, y por esa razón, creo yo que podría funcionar.
Okey. Ujú. Okey. Ujú. Mm, okey. Ujú. Okey. Okey.
Pero sí tengo también, pues, esa espinita del riesgo que que no sé si si sería buena idea o no.
Okey, este, bueno, en ese sentido eh, ¿hay posibilidad de de realizar alguna pequeña prueba?, de de intentarlo quizá, este, no no instalado en el local como tal, sino, eh, hacerlo en como un un en la calle, como algún, este un puesto móvil que podrías instalar, probar y y ver si si hay respuesta.
Okey. Okey, fíjate que no lo había pensado en hacer una pequeña prueba previa, eh, ahorita que lo mencionas, igual, se me vino a la mente, tal vez, el uso de las redes para, pues, promover la venta y decir, bueno, servicio a domicilio, sin sin tener un lugar establecido, un local establecido como tal, pero sí, empezar a generar, tal vez, presencia en la comunidad, porque, bueno em, sí hay muchas personas que que me conocen, eh, soy una persona muy sociable, por así decirlo, y tengo muchos conocidos, yo creo que por ahí también podría empezar a a generar, pues, clientela, y y, bueno, sí, ese ese punto que acabas de tocar me parece muy acertado, muy buen consejo, creo que no lo había pensado y, bueno, estoy ahora viéndolo de esa manera para
Okey. Ujú. Okey. Ujú.
para, tal vez, empezar por ahí, ¿no?, hacer un pequeño experimento y ver, cómo cómo funcionan las cosas.
Sí, digo, este, eh, la única forma de saber si va a funcionar va a ser, eh, realmente, eh, entrando en el mercado. Yo creo que puedes, eh, ir así paulatinamente tratándolo, y, eh, una vez que vaya creciendo, en la medida que vaya creciendo, pues ya puedes adquirir compromisos más grandes, ¿no?, eso te daría, como dices tú, alguna presencia, pero también te daría seguridad a ti. Y, este, y si, pues no funciona, bueno, no no no es el compromiso de una renta de 1 año, que sería, a lo mejor, lo más gravoso, ¿no?
Sí, claro. Bueno, eso tendría que verlo ya con mi mis, eh, arrendador, para ver, pues, este, cómo nos arreglaremos en ese sentido, pero bueno, eso no no lo he pensado y tampoco le veo un mayor problema, creo que, pues, entendiendo, eh, platicando nos podemos entender más bien, y y, bueno, sí, por el momento, creo que voy a tomar el consejo que me diste previo de hacer un pequeño experimento, empezar con una prueba, y yo creo que dependiendo de cómo lo vea, intentarlo tal vez 1 semana, 2 semanas, y si veo que empieza a despegar, pues ya, eh, como tal, eh, poner el negocio, ¿no? Muchas gracias por tu consejo.
Ujú. Sí, por nada, espero que te sirva. Hasta luego.
Hasta luego.